Mhm. Benar benar banget, Kak. Jadi, memang, eee, aku juga ada suatu kerjaan atau suatu projek, ya. Memang ya ma menggunakan Discord. Jadi, Discord ini sebenarnya, pasti ada adminnya ya, ataupun ataupun moderatornya seperti itu, yang mana dia membuatkan pengumuman, ataupun, ya, eee, apa ya bisa dibilang, ya, ruangan-ruangan tertentulah, di Discord, yang nanti isinya mungkin rules-nya atau ya, apa, announcement, atau update tentang apapun, seperti itu. Dan itu benar-benar sangat bermanfaat sih Kak, selain buat, apa namanya, eee, selain buat main gim dan itu bisa buat sebagai, eee, tools untuk pekerjaan juga, Kak. Jadi, misal koordinasi tentang pekerjaan dan lain-lain itu aku ada Kak, untuk hal-hal tersebut, tapi mungkin, eee, apa, ya, kalau misalnya aku bisa ngerasain ya, mungkin aku sedikit cerita Kak, kayak gitu. Eee, eee, du dampak atau yang a a aku rasakan ketika menggunakan Discord ini, itu, benar-benar terasa, Kak. Jadi, untuk sebagai dukungan baiknya adalah kan di sini kita berbagai macam orang ya, Kak, ya. Saat itu, ada anggota Discord-ku yang anggota Discord main dari yang awal-awalnya bermain game tadi ya Kak, ya, itu ada yang dia memang lagi, apa ya, bisa dibilang kesulitan secara ekonomi ataupun dia lagi terkena, mmm, apa, ya, layoff pekerjaannya, seperti itu. Nah, kita kan, eee, sudah beberapa orang juga yang bekerja, ada yang masih kuliah gitu, dan yang bekerja itu kan dari berbagai sektor, ya. Dari berbagai lini kayak, gitu. Jadi, dari situ, setelah temenku tadi yang terkena layoff itu atau lagi kesulitan secara finansial tadi ter bercerita gitu, ya, karena memang di sini kita kan udah ngerasa sangat dekat satu sama lain ya, Kak, jadi kita cerita aja apa yang kita lagi alami gitu, tanpa ada rasa gimana ya, tanpa ada rasa nutup-nutupin sih Kak, kayak gitu. Jadi ya kita sambil bisa mengerti, kita bisa juga support secara emosional dan bukan hanya secara emosional aja, Kak. Aku kerasa banget karena di situ temanku yang lain, kebetulan ada yang memang lagi punya, mmm, lowongan ataupun kesempatan peluang pekerjaanlah, seperti itu.
Mhm. Mhm. Heeh. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Oke. Oh, oke. Mhm.
Ya, udah. Dia tawarkan ke temenku yang tadi memang lagi membutuhkan dan di situ menurut aku, tuh, apa, ya, bahwa komunitas di Discord ini sebagai salah satu support yang sangat baik, Kak, karena memang a ada kebetulan yang lagi membutuhkan. Nah, temen yang lainnya itu memberikan gitu, Kak, kesempatan tersebut, jadi kan, eee, itu jadi support ya, Kak, ya, seperti itu.
Ya ya ya. Oke. Jadi memang cukup baik, ya, Kak, bahkan bisa mencari lowongan kerja di sini karena memang udah teman sepermainan juga nih, main Valorant-nya tadi bareng-bareng, bahkan kayak, jadi curhat-curhat juga, tuh Kak, terkait mhm, masalahnya. Oke, eee, nah, mungkin kalau Kakak sendiri nih pernah gak sih, eee, curhat nih ke orang-orang yang di Discord ini dan mungkin ternyata dapat solusinya dap dari mereka nih selain yang teman-teman Kakak tadi itu?
Benar. Mhm. Mhm. <chuckles> Benar benar, banget.